Đúng rồi, ờ, họ sẽ đưa ra những cái, ờ, lời khen là "Ồ, hay quá!" Thiệt những cái lời khen đó nó sẽ làm cho mình, kiểu, phấn chấn hơn. Còn khi mà mình học với lại, cái, á, ứng dụng ấy thì x thì nó sẽ không có cảm xúc, làm sao mà có thể nào mà, ừm, có một ai đó có thể nào mà khen mình rồi, kiểu như là, quan tâm mình từng li từng tí. Ví dụ như là khi mà mình ừm, ví dụ như là khi mà mình luyện học cái phần, à, viết á với lại một, cái, ừm, thầy cô giáo riêng cô giáo riêng, thì cô giáo quan tâm, cô giáo chu đáo và chỉ ra những cái chi tiết, thì làm sao mà những cái ứng dụng đó có thể làm được như vậy? Đó.
Sao bạn? À, mình hiểu. Vậy vậy là thầy cô vậy là có nghĩa là AI nó sẽ hổng có được cảm xúc chân thật như là người thật dạy mình, đúng hông? Nhưng mà mình thấy á, cái việc mà học bằng công nghệ hay là AI á, nó cũng có, cái, nhiều cái điểm bất cập á, như là làm mình mất tập trung nè, rồi mình quá phụ thuộc vào công nghệ nè, thì bạn nghĩ sao về vấn đề này?